बिल्कुल, देखिए आपने बहुत आपने ये चीज़ बताई, देखिए हर चीज़ ना मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ना ये ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आजकल लोग लगा लेते हैं, मतलब हर चीज़ मतलब मोबाइल या डिजिटल उससे ही हो चुकी है क्योंकि आप देखेंगे छोटी से छोटी चीज़ अब हर इंसान उसी से करता है और कोई भी मतलब खुद की नई सोच नहीं लगाता है या इन्वेंशन कुछ नहीं हो रही है उन चीज़ों की भी, तो जितना हो सके मैं कहूँगा कि अ, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितना हो सके हमें ये समझना चाहिए अपनी ज़िंदगी में कि हम जो भी कर सकते हैं वो और बेहतर करें, वो ना ये अगर हम अपने आप से के साथ समय बिताएँगे, अपने परिवार वालों के साथ समय बिताएँगे, देखिए वो अलग ख़ुशी होती है और इससे ना ज़्यादा डिजिटल अपनी स्क्रीन टाइम ज़्यादा करने से भी मैं कहूँगा कि एक ना आप लगा लीजिए इंसान को थोड़ा वो रहता है कि चिड़चिड़ापन भी रहता है और भी उसको मतलब काफ़ी तरीके की दिक्कतें आने लग जाती हैं, जैसे वह ज जल्दी कोई ज़्यादा बात नहीं सुन पाता किसी और की और ढंग से कुछ नहीं कर पाता। आपका क्या मानना है?
हाँ। जी। हाँ। बिल्कुल। जी। हाँ। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने और मैंने ज़्यादातर बच्चों में देखा है ना कि मतलब बच्चे जो हैं ज़्यादातर जो है बस मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते रहते हैं, मतलब घर से तो जो है ना पढ़ने के लिए माँगते हैं अपने माता-पिता से मोबाइल लेकिन जो है फ़िर उसमें गेम वगैरह और जो है ना बस आपने देखा होगा ऑनलाइन मतलब वीडियोज़ और रील्स स्क्रॉल ही करते रहते हैं, तो कहीं न कहीं जो है ना वो खुद को धोखा दे रहे हैं क्योंकि अगर जो है आप पढ़ने के समय में गेम खेलेंगे तो जो है आने वाले समय में आपको जो है काफ़ी ना दिक्कत होगी जॉब पाने में और उस टाइम पे आपने देखा होगा जिस तरीके से आजकल बेरोज़गारी का दर बढ़ गया है, लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये सब जो है मतलब अपना कोई स्किल ना सीख के फ़ालतू चीज़ों में अपना समय वेस्ट करते थे, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है ना कि हमें टेक्नोलॉजी से जो है नए-नए स्किल सीखनी चाहिए, जो कि हमारी जो है ना भविष्य का भविष्य में काम आए और कहीं न कहीं उससे हमने अच्छी नौकरी मिले और हम अच्छा कमा सके। जी। जी, आपका क्या विचार है इस पर?
हूँ, जी। बिल्कुल। हुँ, जी। बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल, ये चीज़ें देखिए बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ना अ, मैं कहूँगा कि जितना हो सके वो बहुत हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, इतना ये चीज़ें अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपनाएँगे अ, और अच्छी चीज़ें करेंगे, प्रोडक्टिव चीज़ें करेंगे, तभी हमारी ज़िंदगी हमारी और बेहतर होगी और हम इन चीज़ों से बचेंगे भी। देखिए मोबाइल तो सिर्फ़ एक आप लगा लीजिए छोटा-सा एक्ज़ाम्पल है, हर इंसान की ज़िंदगी में मैं कहूँगा बहुत सी चीज़ें ऐसी होने लग जाती हैं, लोग हर समय ही अ अ, कुछ ना कुछ मतलब अ, उठते ही सबसे पहले ये चीज़ देखने लग जाते हैं या रात को सोते हुए भी ये चीज़ देखने लग जाते हैं, तो बिल्कुल हर इंसान को मैं कहूँगा कि थोड़ी अपनी ज़िंदगी में खुद से सोचकर ये चीज़ें करनी चाहिए, काफ़ी और चीज़ें वह कर सकते हैं जिससे क्योंकि ये चीज़ें मतलब आप लगा लीजिए तभी हमारे को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती हैं और अ, तभी इंसान कुछ ना कुछ अ, अपनी ज़िंदगी में कर भी पाता है। आपका क्या कहना है इस बारे में?
हाँ। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। हाँ। जी, जी। हाँ। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल।